SNS のものだから、書こうと思えば書けてオッケーですよね、本名とか出さずに。なので、ちょっと、ついついやってしまったりとか。ま、でも、んばれないんですよね。だけど、あの、裁判とかになるぐらいに大事になると、ま、調べることは出来るみたいなんだけど、かなり時間がかかるみたいで。なので、もう、すぐに、こう、アカウント停止になったりするわけじゃないから、つい、もうカッとなったら書いてしまうとか、もう、なんか、ジェラジェラシーがメラメラと燃え上がって書いてしまうとか。あんまり
うん。 そうなんですよね。うん。 うんうん。確かにね、ばれないんだよね、誰がやったかって分かんないからね。うーん。 あ、うんうん。 そうでみたいですよね。 うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 ほんとですね。うん。特に、なんかうん、SNS とかだと、いいとこだけ切り取って、こう、あげれるじゃないですか。だから、なんか、こう、キラキラの部分だけ、こう、見せつけられて、それに対しての、こう、なんか、嫉妬がね、湧いちゃったりっていうのもあると思うけんうん。確かに。
うーん。 あ、やや、いえい ああ、う。 うん。まあ、ちょっと見せつける方もどうかとは思うんだけど、まあ、別にそれ、気に入らなければスルーすればいいことなんだけど。み見なければいんだけど、なんか、ついつい、ここう、見てしまうと <chuckles> 書いて、みたいな感じになってしまうんですかね。 の見ちゃうと面倒くさいし、人を傷つけることなったらいけないから、あんまりツーツーと違うおこととか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
うんうんうん。 ねえ。だか、ま うん。 うんうんうんうん。
もし、ち自分の感情を爆発させるような、ちょっと悪い言葉で書いたり、下品な言葉で書いたりとか、そういうのはちょっと良くないですよね。
あ、うん、ありますね。うーん。 うーん、ほんと。なんか、対象って言ったらやっぱり、その、あげる側も SNS にアップする側も、なんか、こう、うーん、なんていうのかな
ううーん、ちょっと、あの
うーん、ちょっとひ控えめっていうでも、それを売りにしている人もいるんでね、何とも言えないんですけど。うん、もう、スルーほんとにされても、スルーして気にしないとか、もう、せブロックしちゃうとかね、まあ、今いろいろ、あ、対処法があるんで、そういう風にうーん、もうブロックしたりとかうん。
ああ、なるほどね。 うん、うん。 うん。 ありますよね。芸能人の人でも、なんか、あの、たくさん書かれて、すごい傷ついたことがあって、もう、ぜんい全然一切見ないっていう人もいましたよね。自分がこう上げても、あの、その反応っていうのは見ないって言ってた、あの、結構若い、あの、タレントはいまし
うん。 あ、確かに。うんうんうん。 うんうん。